Eee, 13 yaşında bir oğlum var. Eee, tek çocuğum var. Eee, onu çok seviyorum ama bazen hayatımla, yani, hayat rutinleriyle ilgili problemler yaşıyorum. Onun da yaşı gereği, eee, bazı zorlu dönemler oluyor. Eee, bununla ilgili hem içimi dökeyim hem tavsiye alayım istedim. Eee, yardımcı olabilir misin?
Hadi ya. Tabii ki, eee, yardımcı olmak isterim. Zaten evde çocuk olduktan sonra hayat rutininin tamamen değişmesi aslında çok beklenen bir şey. Eee, bunu da zaten bekleyerek bence bu kararı almışsındır. Eee, hem duygusal hem fiziksel açıdan. Aslında nasıl sorunlar yaşadığını ben biraz daha duymak isterim senden.
Evet. Aynen. Evet. Ya, aslında, şey, hani, eee, uyumlu, ııı, bir çocuk, hani, çok, ııı, sıkıntı yaratan bir çocuk değil, fakat şöyle şeyler oluyor, tabii, artık yaşı gereği mi ya da bu jenerasyon mu öyle, bilemiyorum. Eee, yani, hiç, mesela, bizim yaptığımız planlara uymamak, ondan sonra ya da kendi söylediği bir şeyi aslında, eee, yanlış olduğunu bilse bile diretmek falan gibi, böyle, bu, böyle, sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla, eee, aslında biz, bir rutin oluşturup onun hayatımıza en yani, katılmasını beklerken neredeyse biz onun rutinlerine uyuyor gibiyiz. Bu da <scoffs> her zaman olmuyor tabii.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet, anlayabiliyorum. Aslında o o yaştaki çocuğun, eee, açısından da biraz bakmak gerekiyor belki. Çünkü, eee, belki o yaşta, iii, çocuk olanların da anlayacağı şeyler biraz, eee, bir asilik oluyor onlarda. Eee, belki kendi istediklerini dikte ettirmeye çalışıyor. Siz de herhâlde keşfediyorsunuz değil mi, onunla birlikte? Onun bu davranışlarını, bir, anlamaya çalışıyorsunuzdur.
Evet. <chuckles> Kesinlikle. Tabii tabii, kesinlikle öyle. Bir kere bizim ergenliğimizle şimdiki ergenlik o kadar farklı ki. Biz, yani, hani, ergeniz bile hani, o ergenliğin farkında bile değildik, böyle bir kelimenin bile farkında değildik. Şimdiki çocuklar gayet bilinçli. Hakları, her şeyi gayet iyi biliyorlar ve, eee, aslında, hani, komik de bir taraftan, yani, onunla beraber, hani, zaman zaman çok, eee, gerilsen bile çok güldüğün anlar da oluyor. Eee, şöyle bir kere, yani, hep kendi doğruları var. Eee, şöyle bir şey, son zaman en son yaşadığımız şeyi söyleyebilirim. Hani, havalar soğumaya başladı. Ev, serin ister istemez. Tişörtle geziyor. Hani, ben üşüdüğüme göre soğuk. Yani, işte, sürekli üstüne bir şey giymesini söylüyorum. E, artık küçük de olmadığı için, hani, bir şey de alıp getirip giydirmek de olmuyor. "İşte, oğlum üstüne bir şey giy, bir şey giy, bir şey giy." Sonra en sonunda zatürre oldu. Yani. <chuckles> Evet. Eee, çünkü şey, yani, hani, m eee, zorla, hani, küçüklüğündeki gibi, eee, şey olmuyor. Bir de ben şöyle bir anneydim; hep onun şeye, eee, kararlarına saygı gösteren bir anne olmaya çok çaba gösterdim. Yani, bize, hani, şey olmazdı ya, "İşte, şuraya gidilecek." derlerdi, oraya giderdik. Orada sıkılsak bile sesimiz çıkmazdı. Şimdi öyle değil, yani, hep onun fikrini almak, eee, onun da bir birey olduğunu kabul ederek yaşamak. O şekilde düşünüyorum
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <smacks lips> A! Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı.
ama, eee, yani, bu da bazen her şeyi çorba ediyor gibi bir şey. <chuckles>
Evet, doğru. O yaşta, eee, biraz kendi doğrularının kabul edilmesini isteyebilir çocuklar. Emm, ne kadar, eee, sen dikte etmesen de o, "Ben böyle istediğim için böyle olacak." diye bir inatlaşma, eee, içerisine girebilir. Belki de o ev seninken, eee, senin dediğin dinlememe tavrı bununla alakalı olabilir. Hani, "Ben büyüdüm." olur ya onlar, artık ben ü büyüdüm, ben kendi kararlarımı alabilirim falan. Ama m <smacks lips> eee, sonra acaba hasta olduğunda mesela sen ona gidip şey dedin mi? "Ben sana demiştim anneciğim." gibi bir şey oldu mu? Yoksa, eee, hiç bahsetmedin bile onu uyardığından. Nasıl bir tavır takındın hasta olduktan sonra?
Hem de nasıl. Evet. Yani, "Ben sana dedim." demeyi hiç sevmiyorum ama gerçekten tutamadım kendimi ve söyledim. <chuckles> Çünkü, yani, o kadar çok uyardım bir de. Hani, az buz bir şey değil. Zatürre, bayağı şey bir şey, yani, hani, ağır bir şey. Ağır geçirdi, hani, korktuk. Bulaşıcı, evdekilere geçebilir. Bayağı sıkıntılı bir süreçti. "Evet anne, haklısın. Bundan sonra, hani, uygun şekilde giyineceğim." dedi ama bu, şimdi, hastalığı geçip unutulduktan sonra nasıl davranır bilmiyorum tabii.
I hı. <sniffs> Doğru. Hıı. Evet, bir görmek lazım o tavrı. Eee, ben bim bazı çocuklarda şöyle bir tavır olabiliyor. Eee, "Ben demiştim." dediğin zaman o, suçluluktan biraz kurtuluyor. Çünkü o suçluluk duygusunun bedelini ödediğini düşünüyor, "Ben demiştim." sözüne maruz kalarak. Ama hiçbir şey demesen, böyle, gözlerine baksan, eee, ima etsen, yani, bakışlarınla, o anlayıp daha bir kendine çekidüzen verebiliyor. Ama bu tabii ki, tek bir doğrusu yok bur Çocuktan çocuğa değişiyor. Sen de kendi çocuğunun karakterini aslında bu olay özelinde ileriye dönük bir çıkarım yapmış olabilirsin tavırlarıyla.
Aynen. Ha, hiç öyle düşünmemiştim. Tabii, tabii, kesinlikle öyle. Bir de, şöyle, bir şey, şimdi, hani ımm, eskiden, <coughs> çok pardon, annem, ııı, işte, bizim gözümüze baktığı zaman biz neyi yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor, bilirdik. Eee, şimdi, mesela, aynı şeyi ben ona yaptığım zaman, işte, "Ne oldu anne, neden bakıyorsun, bir şey mi var?" falan gibi şeyler söylüyor. Yani, hani, başka insanların yanında da, işte, böyle, eee, komik ve tuhaf durumlar çıkıyor ortaya. Aslında çok, gerçekten eğlenceli, eee, bir, eee, serüven, bu çocuk serüveni ama, eee, yani, bir taraftan da, böyle, bir kalp ağrısı gerçekten. İşte, "Hep doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum?" İşte, "Ayağı t eee, taşa değmesin." falan, böyle, sürekli, eee, bir, eee, üzüntü, eee, endişe ve kaygı içinde yaşıyorsun. Eee, bu da, bu işin herhâlde cilvesi diyorum.
Hı hı. Hıı. <chuckles> A ha. A! Hımm. Tabii, evet, sadece kendin için değil artık b eee, belki de canından çok sevdiğin çocuğun için sürekli bir tetikte olma hâli var. Bir kaygı, bir endişe yaşıyorsun. Iıı, bir de bir yandan tabii, eee, bir kaos da oluyor gibi geliyor bana anlattıklarından ev içerisinde. Bir, emm, güç çatışması, hani, "Benim dediğim olacak. Ben bireyim." derken. Bir o bi kaos hâli, yani, böyle, o dengeye oturması gerekiyor sanki. Eee, bir de ben, eee, şunu merak ediyorum. Mesela m eee, tabii, çok biraz zaman olmuş ama aslında çocuğun her evresinde de rutinlerin değişiyor. Senin için genel olarak, eee, çocuktan önce veya çocuktan sonra, eee, çocuklu olmak ya da çocuksuz olmak. Hangi rutinler en çok değişiyor?
Tabii, tabii. Evet. I hı. Bambaşka 2 hayat, yani, kesinlikle öncesi ve sonrası diye bir şey var. Eee, yani, emm, çok farklı şeyler. Yani, önceden mesela, emm, işte, eşimle club'lara giderdik, çıkardık, eee, işte, çok daha sosyaldi hayatımız. Eee, beb yani, bebek olduktan sonra bunların hiçbiri olmadı. Artık, hani, şu anda, "Gidelim." desen belki de artık gerçekten zevk de almıyor olabilirim. Eee, çünkü, hani, oraları artık tüketip bitirmişim ama, eee, bambaşka hayatlar, yani, bu, hani, verdiğim bir örnekti. Eee, ikisi de çok değişti, rutinlerin tamamen bambaşka rutinler.
Hı hı. Hı hı. O kadar. Hı hı. Hımm, şimdi daha çok galiba çocuğun temposuna yakın bir tempo yaşıyorsun. Eee, önceliklerin çocuk oldu. Eee, kendine ayırabildiğin zaman var mı, peki? Vakit ayırabiliyor musun kendine? Hani, hep bu çocuğun yükünden kurtulup kendine, böyle, bir yarım saat bile vakit ayırabilsen, bir kafanı dinleyebilsen sana iyi gelebilir aslında. Oluyor mu böyle şans?
Tabii. Tabii tabii, oluyor. Yani, şöyle bir şey şi yaşından dolayı oluyor, şu anda 13 yaşında olduğu için. Şimdi artık yavaş yavaş kendi arkadaşlarıyla buluşmaya başlıyor, artık bazı yerlere tek başına gidebiliyor. Onun için, eee, artık, ııı, kendi, hani, rutinlerimi de yapabiliyorum ya da kendi istediğim şeyleri de yapabiliyorum. Hani, çok çocuk çocuk odaklı değil. Ama tabii ki daha küçük yaşlardayken direkt oydu, yani. Hani, çantanı nereye taşıyorsan, onu da taşıyordun yanında. O şekildeydi, ama şey, şu anda, hani, yaşından dolayı, o konuda, eee, daha şey, eee, rahatladı hayatım.
Hı hı. Harika. <chuckles> Hımm, <smacks lips> aslında çok iyi. O <clears throat> en çok, ııı, sorumluluk aldığın, eee, daha çok yükünü taşıdığın dönem geride kalmış, eee, ve şu an daha az, ııı, desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemi yaşıyorsun ve zaten, emm, eşin de var bir yandan. Hani, sorumluluk sorumlulukları paylaşabileceğin, eee, bir insan olması da hayatında güzel bir şey. Peki, eee, çocuğun bu okul serüveninde, mesela, mükemmeliyetçi davranıyor musun biraz? Üzerinde bir kendi üzerinde ya da onun üzerinde daha iyi olsun dersleri diye baskı oluşturuyor musun?
Evet. Tabii. Hayır, hiç oluşturmuyorum. Yani, ilkokuldan beri mesela orada, işte, almaya gittiğim zaman falan velilerle gö konuşurken, daha ilkokul çocuğunda bile o kadar hırslılardı ki ben, böyle, çok, şey, başka bir, eee, gezegendeymişim gibi, yani, gezegendenmişim gibi onlara bakardım. Eee, ben öyle hırslı değilim. Elbette ki, çok güzel yerlere gelsin, çok mu hem mutlu olacağı, çok para kazanacağı işler yapsın. Bunu tabii ki çok isterim. Ama bu, ııı, bu şeyi ona vermeye çalıştım küçüklüğünden beri. Hani, “Bir şeyi çaba harcarsan elde edebilirsin”i, eee, ve, eee, güzel şeyler yaşamak için de çaba harcamanın gerektiğini. Bunu hep vermeye çalıştım. Elbette ki, şimdi, onu kendi hâline bırakmıyorum. Tabii, ona zaman zaman, işte, hani, çalışması gerektiğini, eee, söylüyorum ya da yardımcı olabileceğim şeyler varsa onları yapıyorum. Yani, çok özet ça eee, çıkartıp onunla beraber ders çalışmışızdır, hani, onları da yaparım ama asla onun üzerinde, eee, baskı kurmuyorum. Ona söylediğim tek şey şu: “Sen emek harca, istersen o s sınavdan 0 al. Hiç önemli değil. Ama ben senin emek harcadığını bileyim.” Zaten emek harcayınca gerisi gelecektir, yani. Hani, ona o baskıyı hissettirmemek için öyle söylüyorum.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, çizgiyi güzel, enteresan bir yerde çekmişsin aslında. Eee, “Emek harcadığını bilelim. Yeter ki boşlama.” Eee, bu da üzerindeki başarısızlık stresini azaltacaktır onun. Eee, peki bu, eee, en çok sorun yaşadığın dönemler ne oluyor? Hani, herkes çocuğuyla özellikle ergenlik döneminde yaşar ya. Sizin ilişkiniz o kadar da çekişmeli geçmediğini anlıyorum ben. Biraz olur arada, eee, özellikle erkek çocukta ama hangi du hangi açılardan mesela, seni rahatsız ettiği durumlar oluyor?
Evet. Aynen. Evet. E Yani, bence şey, eee, küçükken de mesela öyle, hani, kendini yere atıp, işte, tutturan ya da, işte, bir yerlerde, böyle, çok huzursuzluk çıkaran bir çocuk değildi. Şimdi de, yani, yine o kadar, evet, elbette ki çatıştığımız zamanlar oluyor. Ama, hani, beni çok, böyle, insanı canından bezdirir ya, öyle bir tablo yok. Iıı, öyle bir tablo yaşamıyoruz. Eee, ama şey oluyor, yani, bir şeyi söylediğin zaman asla onu yapmıyor. Yani, hani, orada çok, ııı, geriliyorum ben. E, tamam yapmak zorunda değil ama, hani, bir açıklama yapsın, "Anne bunu yapmak istemiyorum ama bu sebeple" desin. Ben de eğer sebebi mantıklıysa kabul edeyim ya da, eee, değilse ona, eee, farklı bir bakış açısıyla anlatmaya çalışayım. Eee, ama bu olmuyor. Iıı, burada çok zorlanıyorum gerçekten.
Hı hı. Hı hı, tamam. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet, bu durumda, belki, eee, insanlarda olumlu sonuç aldıkları hareketleri tekrarlama eğilimi vardır. Eee, belki 1 ya da 2 kere, eee, onun bu açıklamasını kabul ettiğin zaman, tabii hiç olmayacak bir şeyi kabul et demiyorum ama, eee, senin onu dinlediğini, onun fikirlerine mantıklıysa onay verdiğini gördüğü zaman, eee, belki, o da, bundan sonra hep açıklama yapma eğilimine girecektir. Bunu denemek ister misin?
Evet. Evet, kesinlikle çok da güzel geldi bu fikir. Eee, mutlaka deneyeceğim. Çünkü, ııı, istiyorum da, yani, o iletişimi de kurup bana, eee, ne hissediyor ya da ne yaşıyor, bunları anlatsın istiyorum. Yani, o yüzden bunu mutlaka deneyeceğim. Çok, ııı, hoşuma gitti bu fikir.
Evet. Çok güzel. Böylelikle, hem anne oğul ilişkisinden başka, bir arkadaş gibi de bir ilişkinin temellerini atabilirsiniz. Çünkü o, bir yetişkin oluyor artık, bu anlamda da çok iyi olabilir.
Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyorum, çok hoşuma gitti. Eee, anlatmak da çok hoşuma gitti. Eee, birisine anlatıp kendi sesimden duymak, eee, güzel geldi, bana iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum desteğin için.
Çok sevdim, bunu duyduğuma. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.